'N Telefoncall hat natürlich wieder den Vorteil für beide Gesprächspartner, dass sie, äh, sich unmittelbar Feedback senden können. Hm, und da kann diese Zeitverzögerung, die einerseits natürlich 'n großer Vorteil bei Sprachnachrichten ist, äh, grade wieder wieder der Nachteil sein. Und da kann natürlich, wie du sagst, Telefonate Abhilfe schaffen, klar.
Mhm. Mhm. Mhm. Hm, okay. Und sagen wir mal, ähm, du bekommst 'ne Sprachnachricht. Äh, sagen wir mal, kann ja auch 'n Thema sein, sagen wir, nicht im beruflichen Kontext, sondern so privat. Würdest du dann dadrauf, äh, auch noch mal mit 'ner Sprachnachricht antworten oder eher zurückschreiben?
Mhm. Ähm, also, wenn ich jetzt eine Sprachnachricht empfange, äh, was würde ich da machen? Würde ich denn schreiben oder
Mhm. Genau, genau.
ich schreibe tatsächlich zurück. Ähm, hatte ich einige Male, dass, ähm, ich zum 'n Freelancer-Auftrag hatte und dann mein, äh mein Klient schickt mir 'ne Nachricht: „Ja, mach mal dies und mach mal das und mach mal jenes.“ Und dann ist genau die Situation, die ich eingangs schilderte, dann dauert das erst mal ewig für mich rauszupulen: „Was hat er jetzt eigentlich genau gemeint?“ Und ich muss es mir eh aufschreiben, <chuckles> um meine Aufgabe voll und ganz zu verstehen. Und dann wandle ich meine Notizen praktisch direkt in 'ne Nachricht an meinen Klienten zurück um und sage: „Okay, also, ich verstehe, hierum und darum geht es dir. Da ist das Problem und die und diese und jene Lösung erwartest du, habe ich das richtig verstanden?“
Mhm. Mhm. Mhm. <snorts> Mhm. Mm. Mhm, mhm.